へえ、え、それはどういうやつなんですか？
それもチームで戦うってやつなんですけど、あの、ま、なんか1チーム5人いてなんかこう分かれてるんですよね。あのマジシャン、なんか、ま、アタッカーみたいなこう色々わ役に分かれて、であの、2チーム対戦チームと対戦して、あの、か勝つっていうやつなんですけど、ね、その使うキャラクターがうまければうまいほど、ラン自分のそのランクが上がっていくんですね。
はい。 ええ。 ええ。 はい。 ええ。 ええ。 はい。
で、あの、ま、その時は日本にいたんですけど、日本で1位になって、ま、はじめはその、すういちいだったんですね。普通に住んでたあの大阪で1位になって、次は日本で1位になって、で世界ランキングに突入してにじゅうよんいになりました。<chuckles>
ええ。 ふん、いちいになったんですか？<laughs> ええ。 <laughs> <laughs> ええ。 いや、すごいですね。へえ。
いやでも、恥ずくちあの、携帯にアイフォンてあの通知来るじゃないですか。あの、なんだろ、さ先週平均何時間使ってましたっていうので、本当にこれ恥ずかしいんですけどあの15時間やばくないですか。平均15時間って出てきて。
ええ。 ええ。 ええ。 うん。 <laughs> ププロですね、なんか。へえ。
いや本当に。でも目も悪くなりましたからね、やっぱり。
そうですよね。だって携帯って小さいですからね。
そうなんですよ。で、あの眼科に行ってカルテを書いて、その平均スマホ時間に15時間って書いたら、あの、「もう見る必要ないですよ」って言われました。「もう原因は分かります」って。
うん。 ええ。 ええ。 <laughs>
「ゲームやりすぎです」って言われました。